Donc, heu, du coup, heu, nous voilà arrivés à Rome! Donc, heu, tout se passe super bien, heu. Ça a été, vraiment, l'antipode de ce qu'on avait déjà vécu, heu, au dans le présent voyage en Italie, finalement. Donc, heu, c'était vraiment génial!
Ouais? Mmh mh. D'accord! Alors raconte-moi! Ca m'intéresse un petit peu. Heu, qu'est-ce qui qu'est-ce que tu as trouvé génial, par exemple?
Et bah, écoute! A Rome, on a fait alors, c'était génial parce qu'on a fait, heu, le Colisée et puis les sortes de jardins du du Colisée. C'était vraiment incroyable! Ma ma conjointe adore tout ce qui est monuments historiques. Et là, j'avais trouvé une promo, où c'était vraiment 2€ l'entrée pour 2 Pour le Colisée, plus de le les sorts de je sais plus comment ça s'appelle! Je crois que c'était les jardins du Colisée, où il y avait des fouilles historiques, et cetera. Heu, donc, c'était, heu, déjà, incroyable!
Incroyable. OK! Ah, oui! Beh, c'est hyper intéressant. 2€? J'ai jamais vu ça! OK! OK, OK.
Ouais! Ouais ouais ouais ouais. Bah, j'avais trop ton j'étais tombé sur un plan, heu, grâce, à Instagram d'ailleurs. «Merci!» <laughs> J'ai envie de dire. <laughs> Exactement! Et, heu, pareil! J'avais suivi les recommandations d'une, hem, d'une influenceuse que je suivais à l'époque, heu, qui qui partageait un petit peu, heu, les bons plans, heu, on va dire bouffe
D'accord. «Merci Instagram!» Ouais, c'est clair!
et, hem. Donc, heu, une super adresse à Rome, heu, d'une super pizza. Et alors là!! <inhales> Un régal. Pas très cher! 11, 11 ou 12€ la pizza! Heu. Très raisonnable et c'était délicieux. Et heu, ça n z
OK! C'est vrai? Ouais? Ouais! Donc, ça va! Raisonnable. Tu as le nom en tête, du resto? Pardon de demander, hein! Mais si jamais je vais à Rome, heu, ça m'intéresse!

Donc nous, on se on mmh on se renseigne un petit peu, on se dit que ça pourrait être une chouette idée, et là, nous voilà donc heu, en face d'un monsieur extrêmement gentil, un jeune qui parle super bien le français, donc c'était, heu, s un des ouais, c'était un des pilotes de bateau qui faisait visiter La Spezia, donc du coup on discute avec lui, super cool. Heu, il nous dit que franchement c'est au moins à faire au moins une fois dans sa vie, que c'est pas si cher que ça, enfin, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce au au nombre de temps, hem, heu, passé sur le bateau b et cetera et cetera, donc heu, nous, bon, on se dit peut-être que finalement, Genoa, c'était pas fait pour nous, et que finalement, on devait peut-être se retrouver ici pour faire cette balade en bateau.
Mmh mh. Cool. Ah, et un jeune, en plus? Ah, c'est marrant, ça. Ah, OK, OK. OK. Ouais. Bah oui, enfin, dans ce que tu me racontes là, heu, tu sais, tu as l'impression, vraiment, que, heu, c'est un peu le destin qui vous a mis, heu, te sur cette nouvelle, heu, nouveau nouvel itinéraire, quoi. C'est fou, heu, OK
Tout à fait, tout à fait, et donc mmh.
donc vous vous y a vous y pensiez, même pendant que ça arrivait, en fait. Vous vous êtes dit: «Heu, écoute, heu, ouais, peut-être qu'on était destiné à venir ici».
Ouais ouais, parce qu'on a tendance à beaucoup relativiser avec, heu, avec ma conjointe, on voit jamais on essaye de en tout cas, jamais, il faut jamais dire jamais, mais heu, on essaye de pas voir le mal partout. C'est-à-dire qu'un mal entraîne un bien. Nous, c'est ce qu'on se dit, notre un peu notre philosophie de vie.
Mmh mh. Oui. D'accord OK OK, ah, c'est cool comme philosophie. Ah ouais, c'est sympa, OK. Très bien, ouais.
Et donc du coup, heu, n n on paye notre partie de bateau, donc on on nous, c'était bien évidemment le lendemain hein, bien sûr, on allait pas faire, heu, le jour même de l'arrivée, heu, voilà, le temps de poser les ba les bagages et cetera et cetera, donc du coup super cool, c'était génial, heu, le Airbnb il était juste masterclass. Heu, en plus on avait heu ah ouais, ouais ouais ouais ouais, génial en plus on avait droit au petit coucher de soleil magnifique.
Mmh mh. Ouais. Ouais, tu m'as dit, avec vue sur la mer, heu, waouh. <gasps> Ouais, j'imagine. Oh là, là, ouais, le s là, tu es le le le truc de rêve, quoi. OK.
Ah ouais, en plus, heu, j'avais cuisiné une super bonne, heu, hem, mince, heu, sala heu, salade mozzarella hein, une J'ai j'avais pris la mozzarella un peu du marché. <gasps> Oh c'était un réga un délice. Fran franchement le la soirée, le tout le toute la journée était vraiment, heu malgré ce problème avec le Airbnb et le train manqué, enfin, au final, elle a super bien fini quoi cette journée.
Ouais. Bah ouais, ouais ouais, et hem, est-ce que, heu est-ce que justement parce que là, finalement, toi tu me dis que votre philosophie un peu avec ta conjointe, c'est, heu, «en cas de malheur» entre guillemets comme ça, en cas de petits coups, hem, vous arrivez à f à à positiver et prendre les choses, heu, plutôt du bon côté. Est-ce que, heu, tu pourrais de je sais pas, à quelqu'un, heu, justement qui a pas cette même, heu, vision, tu tu sais, quelqu'un d'un petit peu plus négatif on va dire ou angoissé ou quoi, heu, toi, qu'est-ce que tu pourrais lui dire?
Mmh mh.